Ой, мне кажется, там стока много всего было, <laughs> там стока было всяких песен. Там же уже пошло что-то постарше, мне кажется, э, если вспоминать из мультиков. Слушай, ну там, "Ну, погоди!", не помню, чтобы там какие-то вот такие мультики мультики были. А, слушай, там, наверное
Мгм. "Ну, заяц, погоди!" или там, э: "Не нет Дед Мороз, нет, Дед Мороз", что-то такое?
<laughs> Ну да, да. Мне кажется, там как будто пошли уже, знаешь, такие мультики побольше размером, наверное, знаешь, как там "Морозко", например. А вот там же тоже много всяких песни. "Снежная королева", да.
Мгм мгм.
А, такие уже, они более взрос
Там какое-нибудь "Приключение Электроника", в котором тоже было много песен.
Да, кстати, да, да, это какой-то знаешь, уже был такой интерес к чему-то фантазийному, приключенческому, и это как-то вот тебя завораживало, а, тебе было интересно, и мне кажется, вот эти песни да, они сопровождали. Я помню знаешь, вот ты щас меня спросила про песни, вспомнила какую-то песню, это вот родители, наверное, включали: "И уносят меня, и уносят меня там 3 белых коня". Эт Да, да. Ну да, это вот, кстати, не из мультика, а, это вот песня просто какую-то, которую родители слушали. И вот, э, мне кажется уже вот к возрасту там к 10 годам, мне кажется что-то уже откладывалось то, что слушали родители.
Мгм. "3 белых коня: декабрь, январь, и февраль". Ага.

Ну, вот, родителям всё как-то сложно было где-то доставать, кстати вот.
Мгм. Мгм. То есть. Ага, ты даже употребляешь вот это слово доставать, то есть не не покупать, а именно, вот, доставать, такой глаг глагол, как примета времени, да?
Ну да, э, а, я у мамы выпросила: "Мама, там, можно мне вот этот плед, я, вот, хочу на пикник". И она так, знаешь, это, <chuckles> отрывая от себя его нам выделила.
То есть нь не сразу согласилась, да?
Ну да, потому что это вот, ну, дефицит же, дефицит как бы, куда, а ты хочешь это вот.
Мгм. Мгм. А вдруг, там, что-то сделаете с ним, да, еще?
Ну это и, ну да, это, мне кажется, вот у меня в детство как раз совпало на то время, когда, вот, выход из Советского Союза тока там произошёл, и были какие-то вот эти дефициты.
Всё было очень сложно найти и купить, да?
М. Да, и поэтому, знаешь, это такая вот, э, ценность, что мама мне выда выделила этот красивый плед, ко мне приходила подружка, а мы собирали, знаешь, всякие там малину с кустов, а, там, свежие помидоры с куста, а, там, ну, клуб
Мгм. Мгм. А это где-то было у бабушки или это было, или вы в частном доме жили? А. Мгм. Мгм.
Нет, у мы жили с родителями в частном доме, и, соответственно, у нас это всё было на участке.
Мгм. Мгм.
И нам это было, знаешь, так вот легко всё это собрать, и у нас, знаешь, такой был пикник. Нам наотдавали тоже всякой разной посуды, которой мы могли пользоваться, и мы устраивали пикник на улице, вот там, а, как будто вы, как будто вы чай пили. Да-да, вот с этой подружкой у нас было какое-то, знаешь, вот это вот, единение, мы любили вот это устраивать вдвоём. Такие, знаешь, мы такие принцессы.
Слушай, звучит очень здорово. А вы вдвоём устраивали, да-да-да, или кого-то приглашали? Девич девичник такой, да?
Да, девичник, принцессы. А сейчас вкусненько поедим, полежим, отдохнём.